¿Qué te llevó a explorar géneros que antes rechazabas?
Pues, sí. En cuanto a la música. Fue como también experiencias de vida. Creo que, eh, no sé, de repente, si estaba con amistades, o veía alguna película, algo como que me llamaba la atención la música que había, y descubría, pues, que había un montón de otros géneros que, pues, yo no estaba al tanto, ¿no?, por ejemplo, el jazz me empezó a gustar muy de muy joven, pero fue algo que descubrí, ah, gracias a las películas, cuando a mí solamente me gustaba mucho el rock, a veces un poquito de pop. Entonces, no sabí no conocía todo este mundo que había alrededor, ¿no?, que, pues, son un montón de géneros.
Ujú. Claro. <chuckles> Okey, okey, okey. Pero, bueno, en esa situación, pues, ¿cuál fue tu primer acercamiento con un con un género totalmente nuevo, no?, o sea, pero pero, sobre todo, pues, ¿cómo fue este acercamiento sobre un género que tal vez igual, o sea, evidentemente rechazabas? ¿Fue fue esta razón del gusto culposo o o qué pasó aquí?
Ujú. Ajá. Ajá. Sí. Mm. Bueno, a ver, de gusto culposo. Ah, quizás antes, no es eh, no apreciaba tanto toda esta música que era la salsa, em, el soul, algunos, ajá, algunos géneros que, pues, eran más como los veía por medio de eso, ¿no?, de películas o en fiestas también, y ya en la actualidad, la verdad es que los aprecio bastante, porque, sé que, pues, a ver, también son, si te pones a ver la historia vienen desde aspectos culturales muy interesantes, ¿no?, o sea, el reguetón también, por ejemplo, que quizás cuando empe o sea, cuando salía era como, ah, sí, de fiesta y tal, pero, y luego hubo un punto que la verdad no lo soportaba, o sea, yo decía: "Ay ya, es que está en todos lados y todo mundo lo escucha y no dice nada la canción", y así, ¿no?, pero, en la actualidad creo que justo le han dado todavía más, este, más profundidad, en este caso del reguetón, por ejemplo, que lo han ido adaptando, también con lo han fusionado con otros géneros, entonces se han hecho como cosas muy interesantes y la verdad es que no me molesta escucharlo de repente, ¿no? No no te voy a decir que es mi favorito, pero, digamos que venía como, que sería como un gusto culposo en ese caso, que la verdad creo que, no considero que ninguno de mis gustos musicales sea culposo ya en la actualidad, pero, quizás, bueno, antes a un poquito. Ujú.
Mm, okey, okey. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, claro. Sí. <laughs> Ujú. Eh, sí, sí, sí. Perfecto. Sí, sí, sí, sí, evidentemente, ¿no?, porque, pues, bueno, anteriormente creo que era más común esto de gusto culposo, pero, pues, ahorita como que ya ya es algo que, ya, no se ya no es un término que usemos directamente para para alguna situación, o simplemente te gusta y ya, o sea, no, ya no podemos decir que que está mal. Pero, pues, claro, o sea, me imagino que si también vienes como que de esta de esta generación, ¿no?, que era como que criticada a veces por ciertas cosas, eh, para ti, pues, ¿llegaste a rechazar algún tipo de música, que evidentemente te gustaba, pero, la rechazaste por la crítica?
Sí. Ujú. Claro, exacto. <chuckles> Ujú. Claro. Ujú. Pues, puede ser, yo creo, eh, las baladas en español, ¿no?, de repente los clásicos así, que escuchaba yo a mi mamá, y que cantaba, y que las eh, y que las veías en no sé, en comerciales, o en la tele abierta, como que yo decía: "Bueno, sí, sí es una canción pegajosa, pero no sé, como que voy a pretender que no me gusta", ¿no?, y entonces, en la escuela llegabas y decían: "Ay no, a quien le guste tal, qué feo, ¿no?, o qué mal". Y era como: "Sí, ¿no?, pues, yo no voy a decir", eh, y luego te das cuenta que es una tontería, ¿no?, o sea, quién dice qué está bien y qué está mal, pues, obviamente, la sociedad te va haciendo creer, o te quiere formar de cierta forma, ¿no?
Okey, ajá. <chuckles> Sí, sí, sí. Sí, pues claro. O sea, ¿cómo cómo se puede imponer un gusto específico, no?, o sea, pues, igual lo que te digo, o sea, te gusta y, pues ya, simplemente te gusta, y no, no podemos dejarlo como que de lado principalmente hablando. Pero, pues, ahora ahora en esta situación, pues, ya está en en tu etapa, pues, ya más, más adulta. Eh, ahora, ¿cómo es tu tu forma de escuchar música?, o sea, ¿cómo es tu descubrimiento, eh, comúnmente?, o sea, ¿qué qué sueles hacer?, o para descubrir incluso, pues, como que música nueva, ¿de qué manera lo haces actualmente?, o sea, ¿ya no te cierras, o todavía tienes como que hay algún parámetro, algún filtro?, cuéntame.
Ujú. Sí. Claro. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Bueno, siempre el medio principal ha sido el cine. Me encanta, pues, escuchar los soundtracks y, de repente, bueno, te gusta un artista de ese soundtrack y, entonces, descubres que tiene un montón de álbums desde quién sabe cuándo, y dices: "Guau, cómo no conocía este artista, ¿no? o esta banda". Entonces, sí, el cine en general me ha dado como grandes, em, eh, grandes, eh, opciones de música y, mm, que me y que incluso son, o se han convertido como en favoritos. Y por otro lado, ya en la actualidad es el stre eh, bueno, no el streaming, perdón, eh, las plataformas de música como Spotify. Spotify sin duda es el que también a eh, eh, ahora me mantiene actualizada. Pues, tienes todo todas estas opciones de música y descubres un montón de artistas que y fusiones de instrumentos que se me hace fabuloso. La verdad, es que es muy interesante. Ujú.
Okey, okey, muy bien. Ujú. <chuckles> Sí, sí, sí. Wao, okey. Ujú. Bien, bien. Sí, claro. Y ahora, ¿qué qué artista descubriste a base de una película?
Mm.
O sea, ¿qué qué artista te llegó ahí por una película? Y, sobre todo, pues, a lo mejor un género que, pues, en su momento, sí, tal vez era como de que no, pues, ni lo topo o de plano nunca lo voy a escuchar.
Ajá. A ver. Uy, son varios, ah, es, ¿cómo se llaman estos? Es estaban en esta banda, ¿cómo se llamaba cómo se llamaba? Ah, sí, eran Trent Reznor y que son Atticus Ross y, ¿cómo se llama el otro? No, no recuerdo. Pero, bueno, total, que ellos tenían esta banda y, mm, la lo descubrí, porque, empezaron ellos, justamente, a hacer soundtracks para o o sea, soundtrack original para las películas. Entonces, recuerdo la primera vez que los escuché y creo que fue en la primera película que hicieron, si mal no me equivoco, o, al menos, la primera popular fue la de The So The Social Network, que era todo este rollo de Facebook. Ajá. Guau. O sea, escuché la música sonora y dije: "¿Qué es esto?" O sea, definitivamente, era un personaje más de la película, entonces, cuando los escuché y descubrí que eran una banda anteriormente, o sea, que sí, que hacían sus shows y todo, dije: "Guau", y ahora ya ellos se dedican a hacer, pues, soundtracks de muchas películas y debo decir que me han sí, me han encantado la mayoría que han hecho.
Ujú. Okey, okey. Okey, guau. Ujú. Ah, okey, okey. Sí, sí, sí. Ujú. Hacer banda sonora, ¿no? ¡Guau! Okey, oye, no, pues super superbién, ¿eh? Pues, bueno, yo yo pensaría a lo mejor que algún artista ya ya reconocido, pero pues, mira, o sea, tú ya escuchas estos hasta de que en sus inicios prácticamente, ¿no? De de cómo ya empezaron, pero pues, en el mundo cinematográfico incluso. Y la verdad es que, pues también, o sea, siento que la forma en como a veces descubrimos música es es bien curiosa, eh, bueno de menos para ti, pues, hasta con el tema de las de de verlo en alguna cinta, alguna película, pues claro, ¿no? O sea es bien es bien curioso, pero pues, ahorita ahorita en esta situación, eh, ¿toda sientes que tienes algún prejuicio dentro de la música o ya ya puedes escuchar absolutamente todo?
Ujú. Sí. Sí. Ah. Exacto. Ujú. Exacto. Ujú. No, la verdad es que ya soy muy muy abierta. Lo que quizás no pueda escuchar tanto, o sea, que una una cancioncita y ya, es, eh, algunos géneros subgéneros del metal. Por ejemplo, hay un metal que no es el metal pesado, hay 1 que se llama dark metal, o no sé qué rayos. <chuckles> La verdad es que me cuesta mucho trabajo, o sea, se me hace demasiado, demasiado, demasiado, em, y también algunos que les lla llaman como los corridos tumbados y todo eso, me cuesta. O sea, puedo escuchar una canción, pero, ya si tú me dices: "Ah, ponlo en tu en tu celular, la verdad es que no. <chuckles>
Mm. Mm, ujú. Ujú. Ah, okey, okey. Sí, sí, sí, sí. O sea, bueno, no eres cerrada, pero, pues, también, obviamente, pues, todavía existe <chuckles> el el el el gusto propio, ¿no? El criterio personal, más que nada. Pero pues, sí o sea, para para este esta situación de moverte hacia géneros, pues, que que tal vez, no no te gustaban mucho, o que repelías de cierto modo, eh, ¿cuál fue como que tu parte aguas importante para, pues, también como que abrir estos panoramas? O sea, ¿qué qué fue lo que pasó, para que, pues, también tuvieras como que esta esta apertura mental a la hora de escuchar música?
Sí. Exacto. Así es. Ujú. Ujú. Mm. Claro. Fue el, también empezar a viajar desde muy joven, como ver que cuando llegabas a un lugar, pues, en cierto lugar escuchaban más cierto tipo de música, o ahí también había nacido cierto género de música, entonces fue como: "¡Guau!", dejarme sorprender y explorar todos estos géneros que hay, y eso creo que hizo que me abriera aún más, ¿no? Y que justo, eh, no me molestara, eh, uh, conocer más de la música en general.
Mm, okey. Ujú. Sí, claro. Oye, no, pues bastante bien, o sea, bastante bien también esto de de poder abrir tu panorama dentro de hasta una, <chuckles> pues, un lugar nuevo, ¿no? Y a ti, por ejemplo, ¿alguna vez te afectó este tema de la popularidad musical? O sea, ¿también caíste un poquito en esto de escuchar algo, porque, estaba en tendencia o estaba de moda o siempre fue meramente, por tu propio tu propio criterio musical?
Ujú. Exacto. Mm. No, sí, creo que me llegó a pasar, claro, recuerdo, a ver, creo que esto fue en preparatoria, si mal no recuerdo. Bueno, empezaba a ponerse muy de moda Katy Perry.
Mm. Ujú.
A mí en lo, o sea, fue así como la fui descubriendo por los compañeros y que las canciones populares que empezó a tener ahí, y yo decía: "Guau, sí, la música y tal", pero en sí no fue algo que yo adquiriera por mi cuenta, sino porque, era algo que estaba de moda y que sí me gustaba, la verdad es que tiene, eh, canciones pegajosas, no te voy a mentir, o sea, sí me sí me me he llegado a pasar buenos momentos con sus canciones, pero, sí diría que fue un ejemplo perfecto de eso que preguntas, ¿no? De algo que descubrí por medio de, pues, una moda.
Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, que fue ya más que nada como que algo impuesto por por sociedad, ¿no? Y ahora en esta situación, eh, ¿sí te llegaste a ver forzada a escuchar algo? O sea, de que que a fuerzas querías que te gustara alguna, pues, una una canción, un tipo de género, o, ¿siempre fuiste más de, pues, escuchar lo que lo que tú te gustaba?
Ujú. Exacto. Ujú. Ujú. Pues, a ver, de muy jo de la adolescencia me encantaba, te digo, el rock clásico, no sé, ochentas, incluso setentas y, pues, rock en general, ¿no? Tenía mis bandas favoritas, también de ese momento y, mm, pero, sí intentaba abrirme más por lo por lo mismo de que siempre me ha gustado también mucho el cine. Yo decía oye, pero, pues, hay un montón de cosas, entonces ahí fue como me fui abriendo justamente, ¿no? Como si, bueno, wao, o sea, hay un montón de cosas que obviamente son muy distintas al rock, pero, que también son muy buenas, ¿no? Y claramente todo género musical tiene su historia también, y eso se me empezó a ser muy interesante. Ujú.
Ujú. Ujú. Sí, claro. Okey, okey. Oye, no, pues, bastante bien, principalmente también, en esta parte de de querer conocer un poquito más acerca de la música. Y claro, ¿no? Que también te hubiera, te abre el panorama, pues, de menos el cine, pues, igual o sea, sí es como que una cosa que a veces se, bueno yo en lo personal no no no pensaría, tal vez, mucho como que en el cine para escuchar música, pero no, sí definitivamente, pues, en películas hay soundtracks buenísimos que la verdad pues, en su en su momento, pues, tal vez no no valoramos, ¿verdad? De la manera que deberíamos. Pero pues, sí o sea, ya en esa situación, eh, ¿alguna vez, también te llegó a pasar? Así ya preguntándote como para ir finalizando con ese tema.
Ujú. Ujú. Exacto. Ujú. Sí. Ujú.
¿Que te arrepentiste por no escuchar algo en su momento? O sea, cuando estaba su como que su hype de no meterte en esta en esta onda por por rechazarlo o, ¿o sí sí mantenías bien abierto tu gusto en todo momento? <chuckles>
Mm, no, sí, yo creo que sí me me mantenía abierta porque, a ver, además también al crecer con mis hermanos, que ellos tenían gustos también muy distintos, como que eso hacía también, que apreciara otros tipos de música. Por ejemplo, recuerdo yo cuando estaba en mi época rockera, mi hermano le encantaba la música electrónica. Entonces, todo el día en su habitación la escuchaba, si íbamos en el coche ponía su música en en las fiestas, todo todo siempre era música electrónica ¿no? Y luego pues, los subgéneros que también s eh, surgieron de ahí. <chuckles> Y al principio sí quizás, fue pues, algo muy distinto a lo que yo escuchaba que yo estaba del rock y la verdad es que la adquirí el el adquirí realmente el gusto propio también, o sea, en la actualidad me encanta ponerme sobre todo al hacer ejercicio, o en algunos viajes también me pongo. Ujú.
Mm. Mm, ujú. Sí. Mm. Sí, sí, sí. <chuckles> Sí, claro. Ujú. Sí, sí, sí, claro, funciona funciona bien. Okey, okey, entonces sí, sí has sido como que más más abierta a la posibilidad de escuchar géneros nuevos, ¿no?, y ahora, por ejemplo, ya para, pues, en cuanto a tu experiencia, bajo tu propia experiencia porque, pues, también entiendo que, pues, si eres una persona que que, pues, sí le ha gustado, pues, escuchar, ¿no?, o sea, a que si no te cierras a la situación. Y ahora, o sea, ¿tú qué le podrías decir, o qué consejo le podrías dar a una persona, que se cierra un poco al escuchar cosas nuevas?, o sea, bueno, claro, no podemos imponer siempre nuestra opinión, pero, de todos modos, ¿tú qué les recomendarías?
Sí. Totalmen Ujú. Ujú. Ujú. Pues eso, que se deje sorprender, que una vez que empiezas a abrir tus horizontes en la música, la verdad es que, llegas a encontrar cosas muy interesantes, ¿no?, eh, y ya el ejemplo, pues, claro el mío fue del rock, a ahora, pues, escucho casi todo y es muy distinto al rock. Entonces, y yo diría que, pues, también pueden adquirir inspiración por eso, no sé, si alguna película, si algo de arte, si algo de su alrededor, de su país, que empiecen a ver otras opciones, ¿no?, y que no necesariamente, tiene que ser que ya se conviertan sus favoritos, o que lo guarden en su playlist, pero sí, al menos como reconocer que hay, muchísimas más opciones allá afuera.
Ujú. Sí, sí, sí. Sí. Okey, okey, completamente de acuerdo. No, sí, sí, sí, por supuesto, no, o sea, más que nada, pues, estar como que abierto a la posibilidad de de descubrir algo nuevo, ¿no?
Ujú. Exacto.
Y, pues, ya para para último, ¿cuál ha sido el último artista <chuckles> que has descubierto actualmente? Y, pues, que bueno, principalmente que te sorprendió, porque, nunca pensaste que te gustaría tanto.
Ujú. Mm. Claro, pues, sí, justo es esta chica que se llama Olivia Dean. A ella la conocí justamente por un playlist que estaba en Spotify de nuevo, eh, ¿cómo? Eh, canciones nuevas o algo así. Em, entonces, me encantó, ella, eh, justo tiene una fusión ahí de soul, eh, de repente r&b, pop, y es muy interesante. Una voz además preciosa la chica y súper talentosa, y justo eso descubrí que ella también, ya tiene otros álbumes, eh, anteriormente que yo, pues, ni idea, ¿no? Entonces, ahora que la conocí la verdad es que me encantó y sí de hecho ya estoy empezando a escuchar unos de sus discos anteriores, y sí la verdad es que es muy talentosa.
Okey. Okey, okey, sí, sí, sí. Mm. No, no, no, completamente maravilloso, eh, completamente maravilloso y mira, qué bueno que tengas esa apertura, qué bueno que tengas esta situación de, pues, no no cerrarte ante el rechazo de un artista que tú tengas, pero pues, que generalmente sí sí puedes explo explorar bien géneros, que tuviste que también como que esta parte de tu niñez y de pues, como que este gusto musical agregado por tus hermanos y por tu familia, pero pues nada, espero que sigas explorando suficiente y que puedas seguir, pues, como que alimentando este gusto musical que tienes. Muchas gracias por la plática, me gustó bastante.
Ujú. A ti.